あ、言いやすかったんですね。じゃあ、歳が近い分。あ、なるほど。じゃ、歳が離れてるからこそ、言いづらいっていうことなんですかね？
ああ、そうなんですよ。あ、ですです、うん。 うんうんうんうん。ですね。やっぱ相手もなんかその、ま、年上ってやっぱ頼りがいがあるし、ま、実際なんか僕が相手と同じ歳やったら、やっぱそういう風に見ちゃうよなっていう。
うーん。 ああ、そうですかね。じゃあ、今までお付き合いしてる中で、言ったことはないんですか？今まで。
うん-うんうんうん。 ああ、そうでま、それこそ、ま、さっき歳の近い、あの、パートナーの時は言えてましたし、だけお今回割と離れてるあの、なんていうんすかね、ま、あ、関係なんで、ちょっとこれかあの、そこまで弱みを見せたことがないというか、見せ方どうすんやったっけみたいな。
うんうん。 はい。 うーん。 うんうん。 あ。 うん、そうですよね。やっぱ年齢の部分が一番大きいんですかね。そもそも弱みを見せるのはって感じなのにっていう。
うんうん、うん。 う、もう。 あ、ですし、だか僕自身が結構もう年を取ってきてというか、年齢重ねてきて、やっぱなんか、この年齢はこれぐらいの振る舞いが求められるみたいな、なか、こうなんて言うんすかね、その
うん。 うん、はい。 うーん。確かにそれはありますよね。なんか暗黙の、なんかそういうのはありますよね。でも、話してみたいとは思うんですか？
ですね。 あ、そうそうそうそうそうす。 ま、なんか話せた方がいいというか、ま、ぶっちゃけですね、あの、多分、くめちゃくちゃ苦しむことになると思うんですよ。入ってから。
うん、はい。 ね、はあ、でも最初は辛いでしょうね、その環境っていうのは。サバイバルって感じですもんね。
ですね。うん。いや、もうまさにサバイバルなんで。ま、多分、あ、なんですかね、その、自分が、ま、く砕けるじゃないすけど、ちょっとバーンアウトする可能性も全然あると思いますし。
うん。 はい。 ありえますよね、それは
うん、なんかそうなった時に、結構、ま、拠り所みたいなんが欲しいなとは思うんすよ。
うん。